हाँ, ये एक है सोशल मीडिया का आप कह सकते हैं, इससे थोड़ा-सा तो कुछ अच्छा हुआ है कि हाँ, उनके मन में भी थोड़ा बहुत भय बैठा है कि कुछ गलत नहीं करना है क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा-वैसा किया वो वायरल हो जाएगा इससे फिर उनको या तो पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा और फिर उसके बाद मिल भी जाए तो फिर वोट नहीं मिलेंगे और बाकी सारी चीज़ें हैं। वो सब बिल्कुल ठीक है बट फिर भी अ, जितना मुझे लगता है कि आज की जनता भी मोस्टली वैसे भी भारत की 90% से ऊपर जनता भेड़-चाल चलती है। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि रैली में <chuckles> कि रैली में, वो किसकी रैली में हैं, कई लोगों को ये तक नहीं पता होता, उनको बस कुछ पैसे पकड़ा दिए या कुछ खान-पान का सामान दे दिया और कहा कि चलो भीड़ बढ़ानी है वो चल गए भीड़ बढ़ाने। उनको ये तक नहीं पता होता कि वो रैली किसकी है या किस पार्टी के किस उम्मीदवार की है, उनको उम्मीदवार का नाम तक नहीं पता होता है।
बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। जी, ये बात तो है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ।
तो <chuckles> तब लगता है कि जागरूकता तो बहुत दूर की बात है यहाँ तो <chuckles> मतलब मूर्खता की पराकाष्ठा होती है कि जब आप बिना जाने, सोचे, समझे, पहचाने कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जस्ट आपको बोला गया है कि आपको भीड़ बढ़ानी है, तो चलो बस भीड़ बढ़ाने के लिए एक हुजूम लेकर चल दिए।
बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। रियली, रियली। मैं इसमें बिल्कुल आपसे सहमत हूँ अ, जैसे हम देखते हैं ये कि पैसे दिए जा रहे हैं। आजकल तो कुछ वीडियो भी ऐसे सामने है जिसमें हम देखते हैं कि नेता सीधा पैसे दे रहा है कि आप आना। ये सब हम चीज़े देख रहे हैं कि पैसे देकर बुलाया जाता है, शाम को पार्टी होती है, र रातो सामग्री बटी जा रही है गाँव में जिससे आप आएँ। ये सब क्लीअर देख में भी देख रहे हैं।
हुँ। हाँ, हाँ। गाँव नहीं शहरों में भी, <chuckles> ये ये चीज़ ये चीज़ शहरों में भी होता है, बिल्कुल, बिल्कुल अ, कि घरों-घरों में अ, या तो बिरयानी पहुँचाई जाती है या शराब पहुँचाई जाती है और या फिर अ, मैं मैं अगर मैंने जो देखा है खुलेआम रैली वाली चीजें उनको पता ही नहीं होती। वो बस अह कुछ कुछ लोग इकट्ठा कर लिए और बस किसी ने जाके कह दिया कि लोग तुमको इतने, इतने, इतने, इतने मिल जाएँगे, बस इतने इतने <chuckles> 2-2 घंटे तक बस तुमको डह चलना है, बोलना है और बस वो चल दिए। तो पता ही नहीं होता है कि क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो ये
बि बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कु बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी बिल्कुल। वही, वही। बिल्कुल एक इसमें हम और देखते हैं जैसे ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन हम देखते हैं कि अक्सर समाज में विभाजन पैदा कर देती है। अगर आप देखते हैं कि हिंदू-मुस्लिम कर देते हैं, जातियों में बाँट देते हैं नेताओं लोग। तो ऐसे में जो एक कम शिक्षित आदमी है वो उसमें बँट जाता है फिर वो। फिर हम देखते हैं कि एक पार्टिकुलर मतलब एक विशेष वर्ग को उसका फ़ायदा मिल रहा है।
हुँ।

नीतियाँ तो अ, जब भी वोट से पहले ये लोग बनाते ही हैं वो बात और है उसके बाद उस पर अमल नहीं होता है। तो अगर अमल ना हो और यदि आपको पता है कि जो आपके यहाँ का उम्मीदवार है वो कौन है तो आप जाकर के सीधा उससे प्रश्न करें, ये भी सुविधाएँ होनी चाहिए और आज के डिजिटल टाइम पे ये बहुत अच्छी सुविधा है कि आप किसी के भी ट्विटर हैंडल पे जाकर के आप ये कर सकते हैं आप ये लिख सकते हैं यदि आपको अ, कुछ भी दिक्कतें हो रही हैं उनसे। ये एक अच्छा माध्यम मुझे लगा कि हाँ ठीक है, आपको अगर किसी भी नेता से कोई भी उसकी अ, राजनीतिक कार्य गतिविधियों से आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप जाकर के ये उस पर लिख सकते हैं। ये एक इसमें अच्छी चीज़ लगी। बट हाँ अ, सोशल मीडिया कभी भी आपको उन सब की वास्तविक छवि नहीं दिखाएगी। जो उनका आंतरिक एक च मुखौटा कह लीजिए या उसका एक रूप कह लीजिए या जो भी व्यक्ति का आंतरिक चरित्र होता है, उसका भीतरी जो व्यक्तित्व होता है वो सोशल मीडिया भी कभी नहीं दिखाएगी। क्योंकि वो दिखाना अलाउड ही नहीं होगा और ना ही वो कभी उसको सामने लाएँगे। तो उसके लिए आप ही को ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसके लिए आप ही को देखना पड़ता है कि हाँ, ये व्यक्ति कैसा है
जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। रियली, रियली। बिल्कुल, बिल्कुल, बि बिल्कुल, बिल्कुल। जी, ये बात तो है। बिल्कुल, बिल्कुल। उम, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
इसमें किस प्रकार की चीज़ें हैं।
जैसे ये आपने हाँ, जैसे आपने बताया ये व्यक्ति कैसा है हम 2005 में एक सरकार के द्वारा एक नियम लाया गया था आरटीआई। अगर आपको सूचना का अधिकार अगर आपको पता हो, तो हाँ, बिट हाँ तो उसके ज़रिए हम किसी पे भी अगर आरटीआई लगाते हैं, उसके चल-अचल संपत्ति को हम जान सकते हैं। उसपे क्या क्राइम चल रहे हैं हम ये भी जान सकते हैं। तो एक मोटा-मोटा हम पता लगा सकते हैं कि उसका आचरण क्या है। अब आज आजकल में हम देखते हैं कि, जो हमारे एक्टिविस्ट होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, वो सब आरटीआई वगैरह लगाते रहते हैं। कुछ हमारे लॉयर्स भी होते हैं, वकील वगैरह वो भी आरटीआई लगाते लगाते हैं जिससे उनके आचरण वगैरह ये सब पता लग सकें।
हुँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल।
वो एक तरह नेताओं पे दबाव भी बना रहे हैं।
बिल्कुल। ये तो बहुत पहले से चल रहा।
और और आज के टाइम में स जो सबसे बड़ी चीज़ है सोशल मीडिया। जैसे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं अगर किसी भी नेता का मतलब वीडियो वायरल हो जाता है, तो वो भी नेता भी थोड़ा प्रेशर में रहता है पब्लिक में आते हुए। कि हाँ, मुझे अगर बोलना है मुझे एक सही तरीके से सामने सबको दिखाना है, सही तरीके से रहना है। क्योंकि आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि अगर वो ज़रा-सा भी कुछ गलती करता है तो वो तुरंत सोशल मीडिया पे वायरल होता है। जिससे उसकी इमेज एक बार में बहुत जल्दी खराब हो जाती है।
हाँ।